آآ، أنا مقدّر جدًا يعني إحساسك، بس يعني باين على صوتك إن أنت زعلان أنا مش عايزك كده، أنا يعني آآ، م هوّن على نفسك الموضوع يعني آآ، أبسط ب من كده بكتير يعني آمم، ما ما ما ما ما تضايقش نفسك، طيب بس أنا عايزك تقول لي يعني في الأول كده يعني أنت آآ، آآ، يعني الراحة اللي أنت قصدك عليها اللي هي إن أنت يعني اللي هو آآ، آآ، راحة يومية يعني مثلًا ما بين الشغل ولمّا تروّح البيت، والّا راحة اللي هي أسبوعية، والّا راحة شهر والّا أ يعني أ إيه؟ اشرح لي كده الراحة بالنسبة لك إيه.
بُص، الراحة ب الراحة ب عامةً في أي وقت، عامةً الراحة أنا ش بُص هاقول لك حاجة أنا شغلي freelance يعني لو أنا فتحت الشغل واشتغلت تمام؟ آآ، هاكسب فلوس قفلت ال اللابتوب و مش باكسب فلوس من الآخر فب أنا الموضوع بيعتمد على على آآ، عليّا أنا لو أنا اشتغلت هاكسب ما اشتغلتش هاخسر فباحس إن أنا آه، ده أنا ساعات باقعُد اقول إيه ها هاقعُد مع اصحابي إيه طب ما أنا اقعُد اشتغل احسن وانتج، أنا خارج مثلًا أرفّه عن نفسي لأ ما أنا ارجع البيت واشتغل شوية اش اشتغل شوية شغل حلوين كده فاهم؟ فمثلًا آآ، رايح مَصيف طب ما الأسبوع ده كلّه مين اللي أولى بيه وباقعُد أجلد نفسي والوم نفسي إن أنا ريّحت أو خدت إجازة، الموضوع بجد بقى يرهقني أوي يعني طب ما أنا برضه باحس إن أنا طب هافضل اجري ورا المادة كده إمتى و وهافضل طب ما أنا جسمي ده محتاج يستريّح الموضوع بجد <tsk> عارف اللي هو أنا عارف المشكلة بس مش عارف احلّها، عارز عندي عارف اللي هو آه، يعني مش عارف احلّها برضه بارجع اقول لا، لا، لا، لأ أنا هارجع احسن أشتغل شوية شغل كده بدل ما أنا قاعد إيه باضيّع وقت. هو ده كل الموضوع.
تمام. أيوه آه، مش مرتبط بميعاد ثابت يعني. آه، آه، أنا فاهماك، آه. محتار آه، حاسّك آه، أيوه، أيوه، أنا فاهمك.